Uhum, beleza, é é, eu acho que, bom, eu fiquei até mais calmo agora quando você me falou tudo isso, porque realmente, eh, já tá aí, né, na cara do gol, já é mês que vem, e eu até fiquei um pouco ansioso, que eu recebi um email ontem da, da da menina da universidade que eu esqueci o nome, né, quando a pessoa cuida de um de dos alunos, assim, ela me mandou que a gente vai ter, uma aula online que a gente precisa agora em dezembro, que a gente precisa, assim, entrar, porque ela vai explicar, blá blá blá, enfim, como que é a universidade e tudo mais, né, por conta de ser um sistema híbrido e tal, aí eu já fiquei, "Ai meu, Deus, já vai começar".
Uhum. Sim. Uhum. Uhum. Sim. <chuckles> Tá ficando real, né, dá aquele frio na barriga, nossa, é verdade, eu vou começar. <chuckles>
É, tá ficando, é, porque foi um processo tão difícil, assim, de toda documentação trazer do, Brasil pra cá, evaluation tra tradução, blá blá blá, prova disso, prova daquilo e e aí eu achei que, nossa, ia ser lá na frente, assim, parece que é um sonho distante, mas agora tá ficando real e eu tô ficando ansioso, mas olha, obrigado, <chuckles> adorei conversar com você hoje, você me deu um gás, assim, que eu realmente estava precisando e bora fazer, né, bora, bora fazer mais isso na minha vida. <chuckles>
Sim, é bem complexo. É isso mesmo. Ah, que bom. Isso mesmo. É isso ai, mas eu tenho certeza que vai dar tudo certo, boa sorte, você vai conseguir, qualquer coisa eu tô aqui, tchau, tchau.
Uhum.